Onda da kolaya kaçıyorum. <chuckles> Air fryer'a atıyorum. <chuckles> Air fryer'a atıyorum. Evet, yani, iyice her şeyin
<chuckles> Na nasıl yapıyorsun? Anladım, hı hı. Eee, kabarıyor mu peki? Nasıl oluyor? Çok merak ettim. Enteresan bir şey çünkü aslında yaptığın şey. Hani, o hamuru, eee, normalde, böyle, fırında görmeye alışkınız ya; k eee, kızartıldığında ya da air fryer'la beraber nasıl olduğunu gerçekten merak ettim.
Ya Şöyle Evet. Fırın. Aynen öyle. Eee, ya, fırındaki gibi tabii ki o, eee, hani, eee, zaten milföyün anlamı 1.000 yaprak anlamına geliyor. O yaprakları tek tek, ince ince görmüyorsun ya da onlar, eee, şey olmuyor, hani, görüntü de vermiyor. Eee, ama air fryer'a atıldığında da yine, hani, eee, tek tek o yaprakları, eee, görmesek de, eee, onları açabiliyorum ben. O yaprakları açmayı seviyorum. Emm, öyle yiyebiliyorum. Çünkü, böyle, kare şeklinde, eee, zaten, hani, dikdörtgen oluyor genelde aldığım milföyler. Eee, onu, işte, kare şekline, bir tarafını diğerinin üzerine, yarısını diğerinin üzerine kapatarak, eee, yapıyorum. Eee, böyle, çatalla da kenarlarına yine, <chuckles> küçük dokunuş ama benim için pratik, çatalla da, böyle, kendine eee, şey kenarlarına sanki, eee, pile şeyi verir gibi, eee, bastırıyorum. <chuckles>
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, hı hı. Anladım. <chuckles> Hı hı. Biraz daha çiğ çiğ böreğe mi benziyor o zaman görünüşü anlattığın şeyin? Çünkü, eee, şekil olarak, hani, böyle, sigara gibi, rulo gibi değil ama biraz daha, anladığım kadarıyla, eee, kurabiye, eee, poğaça daha doğrusu, poğaça şeklinde ve, eee, biraz çiğ börek gibi. Peki, büyüklüğü ne kadar oluyor? Yani, hani, eee, parmakların kadar mı, daha mı uzun yapıyorsun, ince uzun, nasıl bir şey yapıyorsun?
Biraz, evet. Değil. <clears throat> Evet. Hı hı.

Hı hı. Eee, şöyle, tarhanayı genelde babaannem yapıyordu. Annemle babam da yani biz de tabii, çocukken gidiyorduk a eee, bayramlarda ama çok hatırımda değil. Eee, tarhanayı yapıyordu, biz bayramlarda gittiğimizde elimize böyle poşetlerle tutuşturuyordu. Bu Aynen öyle. Eee, çünkü o da, hani, köyde yaşıyordu. Benim anneannem de köyde yaşıyor ve anneannem aynı zamanda pazarcı. Eee, ya, çok severdim, gerçekten çok severdim. Ben çorba içmeyi çok severim ama bu arada en sevdiğim çorba tarhana çorbası da değil, <chuckles> yoğurt çorbası çünkü yine ana anneannem çok güzel yapardı yoğurt çorbasını. Eee, bizde, böyle, buzdolabına Ay, k gerçekten öyle, gerçekten öyle.
Yardıma mı? Hı hı. Hazır hâlde, ha ha, anladım. Sever miydin peki? A! Süper. Hı hı. <chuckles> A! Evet. Hı hı. Eli lezzetli bir kadınmış o zaman, anlattığına göre, değil mi?
Eee, yani bizde aslında, eee, buzdolabına atmaktan ziyade, hani, o gün yapılır yani 100 tane varsa 100'ü yenir, 50 tane varsa 50 tanesi yenir. Hatta ben, eee, ablamla anlaşamadığım zamanlar onun çayına, eee, sigara böreği atardım, bizimkiler kızardı. <chuckles> Onu, hani, gıcık etmek için yani. <chuckles>
Buzdolabı diyordun. Hıh. <giggles> <chuckles> Ablan ne tepki verirdi peki böyle yaptığında?
Evet, o da, eee, yağlı ellerini çünkü çocuğuz ve elimizle yiyoruz. Yağlı ellerini bana sürerdi ve ben de ellerimin yağlanmasından hiç hoşlanmam. Yani o yüzden h b beş dakikaya bir kalkar masadan, el yıkamaya giderdim, ağlardım. <laughs>
<chuckles> Evet. <chuckles> İntikamını güzel bir şekilde alıyormuş o zaman. Birbirinizin <chuckles> hangi kısmına, hangi, eee, neresine dokunup sinir edebileceğinizi bildiğiniz için o kardeşliğin verdiği samimiyetle ve, eee, aslında bilgi birikimiyle beraber, şimdilerde büyüdüğünde çok güzel anılar oluyor aslına bakarsan. O zaman belki, hani, ağladığında sinir oluyordun ablana ama şimdi aslında ne kadar güzel bir çocukluk anısı bıraktığını, eee, d görüyorsun. Peki, bir şey sormak istiyorum. Bu yemeği sık sık yaptığını söyledin aslında, hani, fırsat buldukça diyelim ama, eee, seni s hani, böyle sakinleşmek istediğin zamanlarda mı ya da, böyle, hani, yeni biriyle tanıştın, ona sevgini ifade etmek istiyorsun, o zamanlarda mı arkadaşlarınla paylaştığın da oluyor mu bu yemeği?
Ya, a alıyordu ya, evet. <chuckles> Evet. Aynen öyle. <chuckles> Evet. Kesinlikle. Tabii. Hı hı.